हुँ, हुँ, बिल्कुल अ, जैसे पानी के संरक्षण करने से जैसे क्या होगा ना, कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए अगर आप वॉश बेसिन का पानी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? हाथ वगैरह धोने के लिए, तो उसको अ, किसी ग्राउंड में डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा ना वो पानी धीरे-धीरे नीचे-नीचे होते हुए अ, ज़मीन में वापस से पहुँच जाएगा, है ना? और आपने सुना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, इससे क्या होता है जो बारिश का पानी आ रहा होता है, उसको हम हार्वेस्ट करके यानी उसको हम इकट्ठा करके अपने अ, सामान्य तौर पर रोज़ रोज़ाना की मर्रे की ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? उससे बारिश का पानी भी इस्तेमाल हो जाएगा, साथ ही साथ जो हम अ, रोज़ अ, रोज़ अपनी पानी की ज़रूरतों को भी पूरा कर पाएँगे, है ना? और फिर ज़मीन में जो पानी है आपका जो ज़मीन के अंदर से सब लोग मतलब अ, ट्यूबवेल लगा के, नहीं तो समर्सिबल लगा के जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। हाँ जी।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी हाँ। बिल्कुल। जी। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी, जी। जी। बिल्कुल। जी, जी हाँ। जी, जी बिल्कुल। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि देखिए आजकल पानी ही हमको कमी दिख रही है। पानी की कमी से बहुत सारें समस्याओं को झेलना पड़ रहा है आजकल के दौर पर अ, छोटी-मोटी जो भी हमारे घर के जो कदम है ना पानी को बचाने के लिए बहुत अ, यानी इतने उपयोग बन जाएँगे। जैसे कि अ, कम पानी से बर्तन धोना, कम पान से जैसे कि हर चीज़ जो घर पे उपयोग करते हैं ना, जैसे का पानी का कम इस्तेमाल करना और जो भी कोई जैसे कि अब चावल धुआ हुआ पानी या सब्जियाँ, फलें धो के रहते हैं ना पानी, इकट्ठा कर-कर हमारे जैसे गमले में या हमारे पेड़-पौधे पे डाल सकते हैं। और जो और दूसरा मानो कि जो हम वॉटर प्यूरीफायर जो हम लगवा के रहते हैं ना घर पे, उसका जो वेस्टेज पानी आता है ना वो भी संरक्षण करके हमारे घर के अ, जो भी अ, जैसे क उपयोग करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। अ, मानो कि पानी के जैसे बहुत सारे तरीके हैं अ, जो हम स सही मायने में उपयोग करना चाहिए, इससे अ, पानी की बचत भी होएगी और हमको पानी की कमी भी नहीं होएगी। आपका क्या मानना है इसमे जी?
हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, जी, जी, बिल्कुल, हाँ जी। हुँ, जी, जी। जी, बिल्कुल, हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल हमें पानी को एक नियमित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा, मेरा भी यही कहना है और देखिए दूसरा अ, जो अ, सरकार को थोड़ा रोक लगाना चाहिए इस चीज़ के ऊपर जो हर जगह पे आपको समर्सिबल का इस्तेमाल दिख जाएगा। समर्सिबल जो आपने सुना होगा, घर में जो पाइपिंग करके अंडर ग्राउंड वॉटर निकाला जाता है ज़मीन के नीचे का पानी। है ना? उससे क्या हो रहा है कि नीचे का जो पानी है वो एक तरीके से पूरे तरीके से उसको खत्म किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, है ना? तो उससे अ, नी अ, जो साफ पानी है वो बहुत ही जल्दी खत्म होते जा रहा है, साथ ही साथ व्यक्ति के पास मतलब जब साफ पानी नहीं रहेगा, तो फिर आगे मतलब आगे आने वाली पीढ़ी में कोई भी ऐसा काम नहीं हो पाएगा जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, है ना? हाँ जी।
जी, जी, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। जी, जी हाँ। जी, जी। हाँ जी। जी, जी। जी, जी हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी।

मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ अभी तक आपका दिन भी स अच्छा जा रहा हो, हाँ जी। अब ज़रा बात करें पानी की ना, तो पानी ये मुझे लगता है एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साधन है किसी भी व्यक्ति के जीवन को एक तरीके से मतलब सपोर्ट करना है क्योंकि देखिए पानी के बिना मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ अ, असंभव है, है ना? चाहे खाना हो, न नहाना हो या फिर किसी भी व्यंजन को बनाना हो, है ना? तो इसी तरीके से मुझे लगता है पानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इसकी खपत भी हो रही है दुनिया में। आपका क्या मानना है?
जी। बिल्कुल। जी। जी, जी। हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि देखिए आजकल के अ, ये आजकल के ऐसा लग रहा है ना जैसे कि पानी बिल्कुल कम होता जा रहा है। अ, मानो कि आजकल के जो प्रकृति के जो इतना प्रदूषण छाया जा रहा है ना, ये प्रदूषण के कारण और जो पेड़-पौधे अ, इतने नहीं दिख रहे हैं ना, इसके कारण ही हमको पानी की कमी हो रही है। आजकल के हिसाब से अ, बारिश ना आने का कारण ये तो पूरे जो पेड़-पौधों की कटौती हो रही है ना इससे बारिश भी नहीं मिल पा रहा है और सही ढंग से देखिए हमको अन सीजन बारिश आ रही, इससे हमको पानी की बहुत सारी कमी अ, महसूस हो रही है। इसलिए हम जितना हो सके हमारे घरेलू उपयोग में हमें पानी देखकर जैसे कि खर्च करना होगा, बचाना होगा। आप क्या कहेंगे इस पर?
हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ, हाँ। जी। हुँ। जी बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ जी। उम, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे भी ये लगता देखिए पानी को जितना मतलब नियमित तरीके से उसको अ, इस्तेमाल करेंगे ना, तभी अ, क्या बोल सकते हैं, अ, उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं क्योंकि देखिए अगर हम पानी को बर्बाद करेंगे तो कहीं न कहीं फिर हम आगे चलकर एक दिक्कत आ सकती है। हमारे लिए नहीं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी दिक्कत आएगी क्योंकि पानी आज के लिए आपको पता है द दुनिया में 3 चौथाई पानी है, मगर उस 3/4 पानी में से भी सिर्फ 1 पर्सेंट यूज़ करने लायक है, है ना? तो अगर उस उस मतलब परिस्थिति में भी अगर पानी को एक तरीके से एक्सप्लॉइट या फिर बोल सकते हैं इसको एकदम बिक अ, बहुत ज़्यादा तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर आगे वो जो साफ पानी वो बचेगा ही नहीं किसी भी मनुष्य द्वारा इस्तेमाल करने के लिए। हाँ जी।
जी, जी। ए, जी। हाँ, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। हाँ। जी। जी, जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि अब देखिए घरेलू उपकरण के में ही देख लीजिए इतना पानी का खर्चा हो जाता है ना, जैसे कि ज़्याद जैसे कि परिवार में ज़्याद रहे ज़्याद लोग रहें तो पानी के ज़्याद खर्चा होगा। मैं बोलती हूँ पानी अ, का खर्चा हम कम ही करना चाहिए जैसे कि अब बर्तन धोने, कपड़ा धोने ये सब नियंत्रण रखना होगा पानी धोने के लिए। जैसे कि कम से कम खर्चा ज़रूरी मानती हूँ और अ, दूसरे कोई भी काम घर का घर के जो भी घरेलू काम रहते हैं ना इससे पानी की बचत सख्त ज़रूरत है। अ, और एक अ, महत्वपूर्ण बात ये है कि बारिश के जो पानी है ना इसके संरक्षण करके रखना चाहिए, जो ये पानी जब संरक्षण करेंगे ना ये हमारे घर के कुछ ना कुछ अ, जैसे कि आजकल अम, जो हम घर में यूज़ करते हैं ना इसे उपयोग हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस पर?
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। हाँ जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल।